Ja, also, sagst du, ich, ähm, muss das jetzt einfach akzeptieren, ne, und dann einfach, ja, mit diesem „Nein“ leben und dass es halt einfach zwischen uns nicht sein kann, sagst du?
Ich ich glaube, es ist auch, ähm es wäre auf jeden Fall besser für dein zukünftiges Leben, ja. Wenn du dann weil ich weil ich glaube, es ist also, es hört sich sehr nach einem endgültigen „Nein“ an. Und ich glaube auch, selbst wenn sie dich wieder zurücknehmen würde, würdest du nicht dieselbe F Freundin bekommen, wie du sie am Anfang mit 16, 17 hattest.
Mhm.
Weil, <clicks tongue> die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass sie jetzt schon mit jemand anderem was hatte. Also, ich will jetzt nicht, äh, irgendwie da noch 'n in Fettnäpfchen treten oder so, aber realistischerweise